あのちょっと今日はお話を聞いていただいて、で、もしアドバイスがあれば、いただけたらなと思うことがあるんですけれど。
はい。 はい。
ええと、ん、まず率直に申し上げると、ん、自分の時間っていうのが…
うん。 はい。
ないんですよ、今。で、や
え。いち日常的にですか？
そうですね。え、やっぱり、あの、年末っていうのもあると思うんですけど、あの子供のね、学校以外の活動で、学校もあり、で、ええっと、あと私は趣味でやってる
うーん。 はい。 うん。 うん。
スポーツがあるんですけど、それのスポーツのチームを持っていて、キャプテンやってるんですね。
はい。 おお、すごいですね。
ありがとうございます。楽しいんですよ、それは。で、<laughs> で、子供のってあの、先ほど、あの、言ったんですけれども、子供は学校で私 PTA の役員やっていて
へえ、いいですね。 うん。 はい。 おお、はい。
で、なおかつ子供の習い事の、あの、お、う子供、上の子も同じようにテニあのテニスをやってるんですけど、そのテニスのチームの私監督やってるんですね。
うん。 はい。 おお、すごいスポーツが得意なんですね。
で <laughs> 得意ではないんですけど、好きなんですよ。ね。
うん。うん。ええ、素敵ですね。
で、子供もあの一番下の子はシアターってあの、演劇みたいな、ね、やっていて、あの、それも結構親が関わるやつなんですね。はい、衣装を縫うのを、あのうん。
はいはい。 うん。 あ、そうなんですね。 あ。 なるほど。
一応どっかで既製品を買ってくるんですけど、一人一人に合わせるために、ね、裾上げしたりとか、詰めたりとか、はい。ああ、あとは送り迎えですね。あのそういうこともあって、でもで、いやらなきゃいけない家事もあるじゃないですか。
うん。 うんうん。 お直しがね、うん、ちょっと必要なんですね。 ああ、そうですね。 うん。 そうですね。確かに。こう聞いていくとちょっとやっぱもう1日パンパンですよね。
うーん。 なの パンパンなんですよ、ほんとに。
うーん。 なるほうん。
で 自分で、あの、「あ、ちょっとごめん、無理だよ」って言ううえばいいのに、それは絶対言えなくて。
うん。 うーん。
あのなん例えばあの、「この日手伝ってくれる？」って言われたら
はい。 はい。
全然予定が入ってるのに、さんじゅっぷんだけなら手伝えるよとか
はい。 ああ。言ってしまうんですね。これはもう昔からですか？性格的にというか。なるほど、断れない性格というか。
言っちゃうんですよ。昔から。 断れないんですよ。でも昔はね、よく親に言われたのは、あなたはもう出掛けたら、いつ帰ってくるか分からないって言われる。<laughs> そう。
うーん。 はい。 <laughs> 色んな人にこう、話し掛けて、「ちょっとこう、手伝ってよ」とか、「ちょっと来てよ」って言われると、「はい」って言っちゃうからっていうことですね。
そう、なんか、ね、ほんと手伝ってよとかじゃなくても、なんかお茶飲もうよとか、遊ぼうよでも断れないくて
うん。 うーん、ふんふん。 なるほど。
行っちゃうんですよ。やっぱりそうやって色んなことをやってるので、人間関係もね、あの、交流も、ふ広くなるので。
うーん。 うん。 うん。 はい。
で、この時期になると、クリスマス会だったり、忘年会ってね。もう色々なイベントがあるんですよ。
うん。 ああ。はい。 うーん。そうですよね。年末ってね、やっぱりこう、どうしても忙しくなってきますもんね。
うーん。 そうなんですよね。で、それに対して、あの、やっちゃう。
うん、ふん。 うーん。
で、自分が、いっぱいいっぱいなのは、分かっているのに、でも、例えばこの
うん。
持ち寄りのパーティーとかで
はい。
ああの、サイドメニューをねとか
うん。
ドリンクとかをサインナップすればいいのに、やっぱり、めんどくさいから、みんなメインコースはなかなか埋まらないわけですよ。
はい。 うん。 うーん、なるほど。ちょっとこうスナック系をね、こう持ってくる方が多くてっていう感じですよね。うーん。
そうす。 多いんですよ、ね。じゃあ、それで余ってるのを見ると、ああ、もう、はい、やります、私、はい、だ七面鳥、焼きます、みたいな、もう。
うん。 ああ、なるほど。はいはい。わ。
そういうことを、ね、しちゃって、もうほんとに手一杯で。で、最近夜になると蕁麻疹が出てくんですよね。
なるほど。 ああ、そうですね。 ええ。ちょっと、詰め込みすぎですね。そしたら。体にも出てるってことは、多分相当お疲れというか、まあ、気持ち的な問題っていうのもね、ありますけど、体力的にもね、かなりお疲れかなと思うんですけど。どうですか？こう、断る時に、こう、断れない理由みたいなのって、こう、怖さというか、罪悪感とか、なんかどんな風なものを感じるのが原因で断れないって思われますか？
うん。 はい。 うん。 うん。うん。 どっちだろ。 ああ。怖いのはね、ないですね。
うーん。
あの、だけど、罪悪感というか、やっぱこの人一生懸命やってくれてるしとか。
ふんふん。 うんうん。
まあ、ね、自分が主体でやっている自分の手に、あの、スポーツってさっき言ったんすけど、私もテニスやってんですね。ではい。私のテニスのチームに関することは
うん。はいはい。 あ、そうなんですね。うーん。 うん。
もう私が始めたことなので、それはもう全然いいんですよ。
うん。 うーん。はい。
だけど、その他の方たちがやっている活動とか、例えば PTA の会長がやったことに対して誰も手を挙げなかったら、はあ、じゃ、私手伝ってあげようとか。
うん。うん。 うん。 うん。 あ、あ。はい。
一生懸命やってる人がいるからこそ、なんか埋めてあげたいって思っちゃうんですよね。
うん。うん。 うーん、そうですよね。なんかやっぱりこう、ご自身もね、こう一生懸命やっている経験っていうのが、そのテニスの活動であったりするっていうのも、ね、こう自分も理解できるこう状況っていうのがね、あの、余計にこう感じて、ちょっとやっぱり、こう助けてあげようっていう助け舟をこう出してあげることが多いんですね。うん、うんうん。
うんうん。 うーん。 そうなんです。そうなんですよ。なんか、なかなかうま埋まらないかったりすると、「うわ、もう私が無理してやればいいんだ」と思って。<chuckles>
うーん。そうですよね、あの時間もね。うーん、なるほど。どうですか、こう今はすごくこう詰め詰めですけど、理想のこの生活のバランスみたいなのってどんなのです？はい。
やっちゃうんですよね。 はい。 理想はね、私いつも思うんですけど、一日おき。
うん。 ああ、なるほど。1日は自由な時間、で、1日は、ま、そういうね、活動とかはい。あ、ま、学校のね、こととかで使える。なるほど、これがベストですね。ただ、今はもう全部の日に入ってしまっているってことなんですね。
うん。 はい。 はい。 全部入ってるんですよ。例えば今週だと、今日は、ええと、午前中に仕事をして、で、あの、子供が帰ってくる時間に今度 PTA の活動があって、で、PTA のその活動は夜6:30まであるんですね。で、その <scoffs> 午後6:30が終わったら今度子供を、えっと、ピアノのレッスンに連れて行かなきゃいけないのでとかなんか
うん。うん。 はい。 あ、はい。 おお、長いですね。 はい。 おお、なるほど。やっぱこう分刻みのこう、ね、<chuckles> スケジュールになってしまってますもんね。なるほど。うん。うんうん。
そうなんですよ。 はい。で、明日は明日で、あ、今度は自分のテニスのトーナメントがあるんですね。
うん。おお、忙しいですね。
なんもうほんとにね、あのね、みん誰かに「はい、何曜日何してる？」って言われたら、もうポンって予定が言えるくらい、全部入ってます。
はい。 あ、すごいです。でも、予定はちゃんと頭の中でこう入ってるんですね。
一応ね、入ってますね。それでも、それでもダブルブッキングしちゃったりするんですよね。
うんうん。 うん。 ああ、そうですよね。どうですか、こう書き出しとかってされてます？こう予定が入ったとあ、ほんとですか？それを見てどうですか？「ちょっとこれ詰めすぎだな」って思われます？<chuckles> ね。うん。ふんふん。
うーん。 あ、してます。 うん。 思う。なんかあの週ま、カレンダーに家族共用のね、カレンダーを、あの、キッチンに置いてるんですね。で、それは月刊なので、みんな書き込むんですよ。で、あとは、週単位の日曜日から始まって、土曜日までのが、い1ページになってるものを、私は自分の管理で使ってるんですけど、あと家族の、ね、忘れないように書いてるんですけど
はい。うん。 ふんふん。 はい。 うーん。 うん。 うん。 はい。うんうん。 はい。
1ページ、そのA4ですよね。A4くらいのサイズを1ページにあるはずなのに、うもうね、書ききらないんですよ。
はい。 うん。 うわ、ちょっと詰めすぎですね、それはね、やっぱり。うん。どうですか、こうちょっと未来の、その予定を立てる時、例えば誰かにこう、お願いされたりとかってするときに、ちょっとその常に持ち歩けるような、そのスケジュール帳っていうのを、ま、常に持っておく。そして、休みたいところは、もう丸で囲っておいてしまうっていうので、もうそこに例えば「予定こうってどう？」って言われたら「ああ、ちょっとここ予定ある」っていうようにして、もう自ら無しにしてしまうとか、うん、っていうように、ま、ちょっとそうでもしないとちょっとね、あの、時間がこう作るの難しいかななんて思ったんですよね、ちょっとお話聞いてると。
詰めすぎ。で、やっぱうん。 はい。 うん。 ああ。 ああ。 ああああ、うん。 ああ、もう、その強制的にね。
そうなんです。だからもうこの日はもう全く働かないって言う日を決めて、もうだから何を言われても、もう私はこの日は絶対動きませんっていうスタンスにしていかないと、ちょっとね、時間を作るの大変ですもんね、今は。
ああ。 ああ、確かに。ああ。 そうですね。で、今ちょっとね、おっしゃっていただいて、あ、いいかもなと思ったのが、その見える自分に対しても見える化、じゃないですか、その持ちあい持ち歩いてると。で、あと、それを理由に「見て、<chuckles> 私こんなに予定ありますの」みたいな。<laughs>
はい。 はい。 うん。はい。 はい。 はいはいはい。そうですよね。ちょっとそれをこう見せることによって、相手もちょっとその頼みづらくなると言うか。<chuckles> うん。
相手にも、そう。<laughs> そう。それはなんか、私の断れないっていう、この、な「この人、私にちょっとやるの期待してるんだろうな」って言うのを感じ取っちゃって断れないのを、あの、助けてくれる、あの、いい方法だと思いますね。うんうん。
はい。 うん。 はい。 そうですね、ちょっといい理由づけになると言うか。 そうですよね。なんかお家のね、そのカレンダーとかでね、ご家族とシェアしてるっていうのは結構あったりしますけど、自分用の手帳ってね、最近こう、今あまり持ってない方だったりとか、ま、それこそスマホとかでもね、今こう管理ができますけれどもうん、そういうのでこうちょっと見える化して「いや、これはちょっと私やばいな」とかってね。こうちょっとね、その大量のそのね、スケジュールでちょっとこう気づいたりすると思うので、ちょっとやっぱり無理やり、ま、最低週に1回はちょっと何もない日をね、こう作って、うん、ちょっとこうご自身の 出てる ので、ちょっと、ね、こうソファーでゴロッとする時間だったりとか、ね、ちょっとお出かけ、なんでもいいですけど、なんかね、こう自分で作れる、自分で使える時間って言うのをどこかで確保していった方がいいかなとちょっと今日お話聞いて たね。
はい。 そうですよ。 うんうん。 そうですね。 うん、うん。 そうですね。うんうん。 確かに。 うん。 うーん。そうですね。ほんとに、あの、強制的に、もうその日にばってん書いちゃうとかね、そういうことをして、あの、そうすれば「あ、ごめんなさい、私この日、あの、定休日なんです」ってね。言えるように。
うん。 そうですね。 はい、そうですね。はうん、あとは、なんかちょっと大きめの予定入ってもいないのに、それだけ1個ボンって書いておくとか、で、すると見せてもね。<giggles> はい。なんかすごくね、こう大変そうなイベントをポッとね、なんかわざとこう入れておく。でも自分的にはね、それはないことはわかってると思うので、うん、ま、そう「や、ちょっとこの日これあるわ」とかって言って、ちょっとね、こう理由つけてうーん、ちょっと休まれるっていうのも、ちょっと必要かなと思いますね。
あ、それもいいかも。 確かにそうですね。うーん。 うんうん。 ああ。 ああ。 そうですね。いや、なんかその今のそのね、教えていただいたアイデアは、ほんとに取り入れて、自分の時間確保をちょっと意識してやってみたいと思います。お話聞いていただいて、アドバイスうん。
はい。 うん。 そうですね、難しいんですけれどもね、たくさんね、ありますからね、コミュニティが。頑張ってください。
はい。 はい、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。